Ah, então, você já ah, então você já começou o 3º ano, né, no caso, seria.
Sim, sim, exato. Eu tô, assim, no começo do 3º.
Ah, perfeito! Ah, perfeito, perfeito. E e qu e quanto tempo você tá passando no hospital, assim, você, o como é que tá?
Ai, agora eu tô fazendo nesses 11 departamentos, são 3 turnos em cada departamento e cada turno de 8 horas.
Ah, é bem ativo. Olha, tá bem puxado aí, então é o aprendizado tá acelerado, né. Então tá
Sim, tô tô fazendo Sim, o pessoal chegou a fazer a conta. São quase 300 ou mais de 300 horas de turno que a gente vai fazer esse ano.
Sim. U u uau! Nossa senhora, como é que você aguenta esse estresse aí e essa sobrecarga?
Ai, já já tô sentindo o cansaço. <laughs>
Eu imagino, nossa senhora! Eu eu, c c você colocou esses números aí, a minha mente bugou aqui, nos eu falei: "Nossa senhora". Olha
Pois é. A gente também achou puxado mas a gente tá dando um jeito, né. Tem que ser.
Sim. Né, mas é assim que é a vida de médico. Vai, vai apren vai aguentando, né. Olha muito o muito obrigado pela tua pela nossa conversa. Olhas eu eu aprendi muito com a tuas experiências e muito inspirador também, viu.
Exato. Ah, eu que agradeço, viu, de verdade. Gostei muito de poder compartilhar isso com você. Sempre muito bom. Obrigada mesmo. E até a próxima.
OK. Então boa boa noite. OK. Até a próxima.

Deu tudo certo no final.
Deu to ela aí a ele ainda virou pra e pra paciente e perguntou assim: "Sentiu alguma coisa?". Aí ela falou assim: "Nossa, não, já foi?", aí ele: "Viu, já foi". Aí ele apontou, assim, pra mim e daí ele falou assim: "Viu, ela é boa". <laughs>
Ah. E e e c como é que isso aí te fez sentir, assim, foi uma foi uma re uma con consagração o o uma realização, tipo, eu realmente, eu eu eu tô no caminho certo? Como é que você sentiu depois dessa experiência?
Sim. Foi, assim, uma sensação muito boa. Eu pensei, assim: "Hum, olha, de repente eu até que tenho jeito pra isso mesmo". <laughs>
É, eu acho que realmente nossa, mas que bom que você teve esse esse aprendizado logo no 1º ano, assim, você imagina que você veio com
Sim, eu achei muito legal também.
Legal, então é e eu acho que cada vez mais do jeito que você tá falando, o aprendizado é mais importante que a nota, não não me corrige se estiver errado, por favor, me corrige se estiver errado.
Sim, no final o aprendizado conta muito. O seu currículo também conta muito, as experiências que você teve, né, os internatos que você faz, eh, pesquisa, tudo acaba contando muito. Mas é claro a gente faz essas coisas, mas a gente também não pode esquecer da nota, porque no final a nota vai ter um peso muito importante também.
Hum. Exatamente. É a parte burocrática. É a parte burocrática do do ensino universitário e também conta.
Exato.
O que que você espera no 4º ano, eh, mais trabalho mais, eh eh, como é como é que é o nome? É plo não é plantão, eh, como é que é o nome técnico quando internato. Você já vai ter um uma experiência maior com pacientes ao vivo?
Internato. Sim, eu agora no 3º ano já tô tendo, inclusive no 3º ano eu tô fazendo 11 departamentos.
Aham. Ah, ok.
E no 4º ano são outros departamentos, que eu agora já não sei.
Conta como é que é isso. Ah, perfei